Órale, bueno, e e e esa es una buena manera para explicárselo, digo, a alguien que no sabe nada, como un vecino, o o, cualquier o alguien que de plano sabe nada de ciencia. Así es, como dicen, a un niño de 5, 6 años, ¿no? Y ese ejemplo cotidiano que que que tú mencionas, este, pues, hace sentido, ¿no? Este, pues, lo que dices, ¿no? Que y y que está, este, generándose e e ese calor. ¿Tú has visto alguna diferencia, o, cuál es el la diferencia entre el cambio climático y el tiempo que hace hoy? O sea, ¿cómo le explicas que no es solo que es solamente que un día que haga calor? ¿Co co cómo sería eso? ¿Cuál es esa diferencia?
Entonces ajá. O, un niño pequeño, ¿no? También. <chuckles> Ujú. Okey, bueno, este, la diferencia, eh, se nota en, bueno, pri principalmente, pues sí, en el en en el en el medio ambiente, o sea, no no s no solo en los cambios materiales sobre, digamos, sobre el hielo, o, sobre los alimentos, sobre, o, sobre el calor que tenemos nosotros, sino que es algo notorio a nivel atmosférico, porque ahora, si transportamos, por ejemplo, el ejemplo de esta casita
Ujú. Sí.
a nivel planetario, el todos los gases que nosotros soltamos con de nuestras fogatas, de nuestras fábricas, de nuestros autos, e, incluso, este, algunos generados, por ejemplo, por ani por por animales, o, nosotros mismos, que es el metano, que en nuestros desechos orgánicos tenemos
E el gas metano, ¿no? Que los de y también ese que que genera la la, pues, también dicen que la ganadería, ¿no? Con en est esas engordas del ganado también, este, hay mucho gas metano del estiércol de, pues, de las vacas, ¿no? ¿Es es eso correcto?
Ajá. Exacto. Sí, dicen que hasta de los eructos de la vaca, ¿no? También v sa sale mucho metano. <laughs> Entonces, pues, todos estos gases es como el símil del de un del vidrio, de la casita de vidrio de un invernadero, ¿no? Pero a nivel atmósfera, pues, o sea, alrededor de toda nuestra atmósfera se está creando como esta casa de vidrio, que es esta casa de gases de que hacen este efecto invernadero, dejando entrar al sol a nuestro planeta, y no dejándolo escapar, y haciéndolo que se rebote de regreso varias veces. Entonces, yo creo que uno de los cambios más notorios, que es, que era tu pregunta, pues, es eso, ¿no? O sea, la co cómo aumenta la la luminosidad, y el calor que se rebota dentro de la atmósfera debido a estos gases.
Órale, no no me la sabía esa. <chuckles> Sí, sí, sí, sí. Que que rebote. Fíjate qué curioso Sí. Ujú.